あ、それでは、ご自身は、そのタイミングで、あの、正規の職員に戻るのはどうかなって、今、考えてらっしゃるような感じなんですか？
とも思うんですけど、けど、その、一番下の子が、うんと、小学校に入ると、うち、子供3人いるんですけど、うんと、上から、うんと、5年生、3年生、1年生ってなって、3人とも、こう、小学校に行くことになるんですよ。
ええ。 はい。 ええ。 はい。 はい。 ええ。 え、ええ。おもしうん、ううんうん。
そうすると、あ、なんかそれって楽しいなってちょっと思うんですよ。
<laughs> 楽しいですよね。<chuckles> はい。
そうそうそう、だからそれを、ちょっとね、経験もしてみたいなと思うんです。もう、すごくなんかもう、自分でも、なんか、あの、矛盾してること言ってるなって思うんですけど、すごい悩むんですけど、そうなんですよ。だから、こう、3人とも、おんなじ小学校にいて、私がそこで働いていれば、こ、さんにんの様子を見れるわけじゃないですか。
ええ。 ええ。はい。 はい。 うーん。 そうですよね。すも、タイミング的にはもう、ま、やややっぱり、あの、保育ししょっていうとね、まだちょっとね、ちょっと手がかかるる時期なんで、うーん、今はちょっとそういったかたちの、あの、お仕事の時給でのお仕事のされ方でいいと思うんですよね。で、やっぱりタイミング的には、やっぱり、小学校に上がる時に、あの、ね、やっぱりもう、ほんとに、ええ、2年しかない、3人ともが小学校にいる時間って <chuckles> 2年ですよね、1年生と2年生の時。だって、ごごねんせいろくねんせいで、も、中学校に上がっちゃいますよね。
そう。 そ ですよ、はい。 うん。うんうん。 うん。 そうなんですよね。 うん、うん。
うん、もう、ほんと、人生で2年しかない期間期間になるんで、そのタイミングで、すごい、いいと思うんですよね。
うん。 うーん。
うーん。たただ、あの、あれですよね、ちょっと、残業とかそういったのも増えてくるっていうところで、きっと悩まれてるんですよね。
そうなんですよね。そう、残業とかあると、家にも、帰ってる、くる時間が遅くなるし、ま、下の子はまだまだ、こう、小さいわけじゃないですか。上の子がその年の時、私は家にいたのにとか思っちゃうんですよね。
うーん。 うーん、そ ああ、うん、その辺は、ご主人ってか、旦那さんお父様になる方ですかね、お話はされてありますか？
はいはいはい。 そうですね、でも旦那は別に、あの、好きにしたらいいよって、なんでもサポートするよってゆうね、あの、そゆスタンスので、はい。
あ、そうですか。 うーん、あ、サポートするよってね、あの、おっしゃっていただけてあるんであれば、もう、なんかそこは調整しながら、ちょと、あの、たまにね、ご自身も、残業の日とか、やっぱり正規の職員になってしまうと、ま、あると思うんですが、そこはもう、夫婦とか、また、ご両親とかを、こう、近くにお住まいですかね？
うん。 ああ、あ。 うん。 あ、親はね、ちょっと近くにはいないので、あんまりこう、助けを求められないなって感じなんですよね。
ああ、そうなんすね。うん。 あ、そうですか。そうすると、まあ、ご主人とご自身で、まあ、あの、連携を取りながら、そこはま、お給料も上がることですし、あの、うまくやっていけるんじゃないかなと思いますよね。
うん。 うん。 うん。

あの、最近悩んでることがあって、ぜひ、アドバイスしていただきたいんですけど、いいですか？
はい。 つはい、どうぞ。
えっと、その悩みっていうのが、うんと、今仕事をしてるんですけど、で、この仕事にとどまるか、それとも転職した方がいいかっていうのを、すごい悩んでるんですよね。
ええ。 はい。 はい。 そうなんですね。今の仕事で、なんか嫌な点と好きな点って、何ですかね？どんな感じですか？
うん。 えっとですね、あの、今の仕事が、えっと、私、あの、学校で、うんと特別支援教室の支援員をやってるんですよ、今。
はい。 はい。 あ、はい。
で、その、支援員っていうポジションなので、こう、責任がその、先生教員じゃないんで、あの、ただの支援員なんで、ええと、仕事のやっぱ責任的には軽い。あのそうそうそう。なので、えっと、時間とかも、うんと、ちょっと短めなんですよ。その、教員に比べたら。あと、残業もなくて、ほんとに仕事をするっていうのは、あの、その学校に行ったら、行ってそのいる間。で、持ち帰りの仕事はないし、うんと、責任もね、その分ちょっと軽いし。で、だから何て言うんでしょう。あの、負担にならない点がすごく好きなんですよね。あの、 うん。あの、まあ、学校に行ったら、それは仕事はあって、やっぱ大変なこともあるし、なんですけど、やっぱ持ち帰りの仕事がないっていうのは、すごく好きなんですよ。で、時間もうん。伸びない、その、残業もない。
ええ。 はい。 はい。 はい、そうなんですね。はい。 うん。 はい。 そうなんですね。うん。 はい。 はい。 はい。 あ、はい。 うんうん。 うん。 あ、そうなんですね。ええええ。 はい。 うんうん。 そうであ、うん。 うーん。じゃあ
ていうのはすごく好きなんですよね。うん。
そうなんですね。じゃあ、逆に嫌な点ってありますか？
今の仕事で嫌な点は、あ、ほんとにほんとになんか職場にも恵まれてて、で、ほんとに仕事内容も楽しくって、あれなんですけど、1つだけ嫌な点っていうか、うんと、これだけはちょっとなって思うのが給料の低さ。
ええ。 ええ。 はい。 ああ、なるほど。
うん。やっぱり、こううん。
転職を考えた、はんはじゅ具体的な理由もやっぱりそれが主にっていうことですかね？
そうなんですよ。その、やっぱり責任も低い分、給料も、あの、時給いくらって決まってて、で、ほんとに働いた分しかもらえない。
うん。 はい、ええ。 はい。 へえ。そうなんですね。
ていう、そうなんですよね。うん。給料の低さですね。
うんうん、うん。 ええ。そうすると、今なんか具体的に、その、転職先から、おまあ、ここにしようかなとか、お声がかかってるとか、そういったことは状況的にあるんですか？
うんうん。 まだ声はかかってないんですよ。なので、こう、やっぱり自分から掴みに行かなきゃいけないんですけど。
そうですか。はい。

ええ。
うんうん、ふん。で、一応なんか、今、考えてるのが、あの、私、今、支援員をやってる理由が、えっとですね、その、今、小さい子供が3人いて、で、その3人の子育てがちょっとひと段落ついたので、こう、仕事にまた戻ったって感じで支援員の仕事を最近始めたんですよね。
はい。 はい。 はい。 うんうん。はい。 あ、なるほど。じゃ、ちょっと、休職の、う時期があって、まあ、ちょっと今は、ちょっと、ま、手始めにっていうがちたちで、とりあえず始められたのが、支援員だったっていうことだったんですね。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
はい。 はい。うーん。 あ、はい。 ええええ。
でも、それで、あの、子供が生まれる前はですね、その、正規の教員をやってたんですね。
はい。 あ、そうなんですね。
そうなんですよ。なので、ああ、昔と比べたらっていうとこが凄く多くて、で、あと、その、給料の低さっていうのが一番目立つんですよね。
はい。 ええ。 なるほど。そうすると、もう少し、こお子さんが、まあ、ちょっと、まあ、あと、い1年とか2年とかしたして、手がかからなくなった時に、また前のような、ま、教員としてですかね？はあ。はい。
うん。 うん。 そうなんです。そうなんです。それでうん、手に職っていうか、またそうそうそう、そういう風に戻ろうかなって思ってるんですけど、でもなんか、私の悩みは、なんか、いつ戻ろうかなって思ってんですよね。なんか、今はまだ子供がちっちゃくて手もかかるし、あと、やっぱり、ちっちゃい子供と一緒にいたいっていう思いもあって、それで、その、なんだろ、時間が結構、あの、今の支援員の仕事はやっぱりちょっと短めなので、で、正規の教員に比べたら、もう全然働く時間が短いので、その分、その時間を子供との時間に当てたりとか、あと、家事の時間とかに当てられるので、すごく好きなんですけど。
うんうんうんうん。 はい。 ああ、なるほど、はい。うん。はい。うん。 うんうん。 うーん。 そうなんですね。で、具体的に、お子さんがま、下のお子さんがいくつまではしっかりと、その、お時間を取ってあげたいなとかって、具体的には考えてらっしゃいますか？
うん。 そうですね、今、3歳なんですよね。で、それで保育所に入ったばっかりで、そうですね、ちょっとそうなんですよ。その辺を考えるんですよね。いやなんか、それで、あの、私が今、働いてる学校に、その、一番下の子は保育所なんですけど、上の2人が通ってるんですよ。
はい。 ええ。 うーん。 はい。 ええ はい。

そうですよね。なんかやっぱ、確かに時間は無くなるんだけど、その分ね、給料は上がるので、そうなんですよ。なんかどっちを取るかなんですよね。
はい。 はい。うーん。 そうですよね。なんかまあ、いざとなったらその、今ね、いっぱい子育てとか、まあ、お自治体とかでもなんか、ちょっと家事の手伝いみたいな、ちょっとした、ね、1、2時間でも頼んだり出来るようなサービスって、すごい普及してきてると思うんですよね、全国にも。
うん。 ああ。 うんうんうーん。
だからそういったものの利用も視野に入れて、まあ、実際に、あ、ご自身が、その正規でまた戻られた時に、せ職員として、あの、教師として戻られた時の、まあ、ちょっと頭の中でシミュレーションをご主人と一緒に、こう-こういう時はこういう風にして、晩ご飯はこうしたらいいよねとかいうのを、ちょっとシミュレーションでお話し合いされてみると、具体的ななんか想像がつきやすくなって、まあ、あの不安が消えるんじゃないかなと思いますが。
うん。うん。 うーん。 そうですね、その家事を、なんかその、外注するっていうのは、あ、もう全然考えたこと無かったです。
ええ。